À, duy trì đều đặn khó nha, đặc biệt nà bây giờ thì, à, chắc hẳn nà ai cũng vừa đi học vừa đi làm, đó, thì, ờ, khi mà làm những cái công việc trên công ty rồi, có những hôm nó, ơ, hơi mệt một chút, hơi là muốn nghỉ một chút. Đấy, thì nà, ừm, nếu mà không duy trì được thói quen thì cũng nà sẽ rất là mệt, kiểu, không không cố gắng được ấy. Ừm.
Chứ nữa. Ừm. Thế thì những mình hiểu, thế thì những lúc như vậy bạn có ép bản thân phải tiếp tục tự học hông, hay là bạn sẽ dành thời gian nghỉ ra cho đợi lúc khỏe hơn rồi mới học tiếp?
À, mình, ờ, cũng cố gắng làm sao để có thể duy trì được một thói quen, ưm, tốt nhất, nghĩa là mình cũng ghép nhiều thói quen vào với nhau ấy. Ví dụ nà mình đi làm về mình, ờ, thay vì, kiểu, mình làm về cái mình học ngay khi, ơ thì lúc đấy nó rất là mệt, đúng không? Nên nà mình, gọi nà, ờ, ví dụ mình xem video này xong nà mình vào học này, ví dụ như thế, mình đặt ra, kiểu, ghép những cái thói quen, a, à, dễ dàng, rồi thói quen xấu một chút tuy nhiên thì nó, kiểu, làm giúp cho mình thoải mái ấy. Thì kết hợp cái thói quen thoải mái đấy với cả cái thói quen mà về việc học, ví dụ xem video xong là phải học, đó, thì nó giúp cho mình, ờ, kiểu, sẽ OK hơn, sẽ, kiểu, dễ dàng bắt đầu bắt đầu việc học hơn. Ừm.
Mình hiểu. Ờ, hay nha! <chuckles> Vậy thì, à, bạn có phai ừm, trong cái quá trình tự học của bạn á, bạn có phai mắc phải một cái sai lầm nào đó hông?
Ừm, cái việc học của mình thì chắc chắn nà, ừm, mình nghĩ nà ai cũng sẽ phải từng mắc cái sai lầm. Và sai lầm của mình đó là ngày xưa ấy, mình, ờ, cũng tham nam, tại vì học lập trình có nhiều ngôn ngữ mà, nên nà mình cũng tham nam, mình học chưa xong ngôn ngữ này mình đã nhảy sang ngôn ngữ kia rồi. Đó, thì, ơ ừ, kiểu như là, đứng núi này trông núi nọ ấy, khi mà đang học xong là thấy bạn kia làm cái ngôn ngữ kia: "Ôi, bây giờ nó phổ biến thế, nó phát triển thế!", thì cũng nhảy sang học. Ờ, đó thì xong rồi cái ngôn ngữ chia mình chưa giỏi mình đã học cái ngôn ngữ khác rồi, đó, thì là cái cách để mà mình thấy là cái sai lầm của mình. Mà bây giờ mình cũng cố gắng để tập trung vào một ngôn ngữ thôi, mình có thể làm toàn diện, trọn vẹn ngôn ngữ ngữ đấy cả phần, ờ, gọi là, cả phần, ờ, backend và frontend. Đó, thì khi mà làm được cả hai cái, mình hiểu cơ bản một ngôn ngữ rồi thì mình bắt đầu bắt tay sang ng ngôn ngữ khác.
Đúng rồi. Ừ, Nhiều người giống vậy lắm. Ừ. <chuckles> Ừ. Kiếm tiền nhiều thế! À!